Mh. Sostanzialmente, mi dici di fare un lavoro a monte anziché a valle. Ehm, se loro sanno perfettamente fare questo allenamento a capire i bisogni, questa formazione, poi mi fiderò di più, sostanzialment
Esatto. Bravissimo.
<clicks tongue> Eh, sì, ehm, devo dire che che è un' ottima idea. Mhmm, sicuramente porterà via del tempo, però <sighs> mi dici deve essere un tempo di qualità, ehm, è un investimento che sono disposto a fare.
Mh. Benissimo. Mh. Poi, se dovessi riscontrare qualche difficoltà, per esempio nell'organizzazione di queste sessioni, o magari vuoi formulare, uhm, del materiale, ehm, che possa essergli utili, o vuoi continuare magari a parlare con me di quali aspetti vuoi, uhm, prioritizzare, ehm, per queste, uhm, attività di studio, di formazione per il tuo personale, tu lo sai che per me è un piacere aiutarti e io sono qui.
Mh. Non ti preoccupare assolutamente, non esiterò a contattarti, nel caso. Ti ringrazio davvero.
Di nulla.